Sì, sì, assolutamente, anche perché, non lo so, diventa un po' come se l'attore fosse italiano, ehm, e quella è è la voce che poi tu tu lo senti, no, quindi anche a occhi chiusi, riesci paradossalmente a riconoscere l'attore, ehm, semplicemente con con la lingua doppiata. Poi, ehm, ti dico su mhmm, io gua io sono una grande fan di Criminal Minds. L'ho Per esempio l'ho sempre visto in italiano, però mai in in lingua e tipo, la la prima volta che l'ho visto in lingua, sono rimasta totalmente scioccata, nel senso che non riusc non riuscivo a vederlo, non riuscivo ad associare le le voci a mhmm, agli attori, ehm, e proprio no non sono riuscita, non non mi piaceva assolutamente come come recitavano, paradossalmente, quindi
Mh. Sì. Mh-mh. Okay. Mh-mh. <chuckles> Certo. <chuckles> Mh-mh. Mh-mh. Okay, quindi proprio una questione d'abitudine, magari.
Sì. Sì, sì anche quello. Ehm, penso che a volte, veramente, il doppiaggio riesca quasi a a cambiare un po' l il personaggio. Ehm, per esempio, mi viene in mente Eddie Murphy, no, la sua risata, che da noi è famosissima, che poi, ehm, nella mhmm, nella versione reale no non non ha quella risata. Infatti, io la prima volta che vidi un film suo in inglese, ehm, con una mia amica americana, le chiedevo: "Ma perché non ride cioè non ride come ride in italiano. Che cosa è successo?" E e
Sì. Mh-mh. Sì, sì, sì, sì. Mh-mh. <chuckles> <chuckles> <chuckles> Certo, un piccolo shock culturale, quindi.
Sì, sì, lei non capiva. Allora le ho fatto vedere i video, diceva: "Ma no, ma lui non ha mai fatto questa risata in americano, che cos'è?" Il doppiaggio italiano che l'ha l'ha proprio caratterizzato
Mh-mh. Okay. Che l'ha inventata, mh, okay.
Sì, esatto. Gli ha dato comunque una caratteristica, poi riconoscibile a a noi italiani e basta.
Mh-mh. Eh, infatti, avrei voluto chiederti, in effetti, se c'era un attore o un'attrice straniera, che tu associavi a un doppiatore direttamente, non magari con la loro voce originale, quindi mi hai già risposto. Ma c'è un altro, magari?
Mh. <chuckles>